Ờ, nhà mình thì cái món cái món này thì, kiểu, ờ, cách nấu và cách chế biến nó hơi kỳ công và nó phức tạp ấy, nấu nó hơi vất vả xíu, cho nên là thường thường là nhà mình là khi nào mà tụ tập về đông đủ gia đình ấy, ừm, kiểu, ờ, ờ, cuối tuần gì đó thì mới rảnh rảnh để mà nấu, chứ ngày thường không có được không có thời gian để mà nấu mỗi ngày để mà ăn đâu bạn. Đấy, thì, ờ, kiểu, nó là một cái món ăn cuối tuần, kiểu như, dịp ăn chơi hoặc gì gì đó thì sẽ chế biến và nấu và mọi người sẽ quây quần và xúm lại để nấu cái máu món này.
Ừm. Ừm. À, rồi. À, trong gia đình bạn thì không biết là ai là người nấu món này?
Ờ, mẹ mình sẽ là người đứng bếp chính nè, còn, ờ, thí dụ như mình, em trai mình, rồi ba mình sẽ là người chuẩn bị nguyên vật liệu hỗ trợ nè. Ví dụ như là nhặt rau nè, rồi pha chế nước mắm này, rồi, ờ, sơ chế thịt heo, rửa thịt heo rồi luộc thịt heo này, rồi luộc tôm này. Đấy, luộc thịt heo, luộc tôm rồi măng nữa. Tại vì khi mà măng tre bạn cắt cái măng tre ra thì bạn phải cắt nhỏ nó ra đúng rồi, bạn phải sơ chế, bạn luộc đúng rồi, nó là măng tươi đấy. Đó là măng tươi đúng rồi, măng tươi. Măng tươi thì bình thường cái vị nó rất là hăng và nó đắng, bạn không thể ăn liền được. Thì để mà ăn thì bạn phải, ờ, phải phải phải cắt ra, rồi bạn phải luộc nó, rồi bạn để cho ráo nước cho cho nó ra bớt nước đắng ấy. Thì khi đó thì bạn mới có thể dùng cái măng đã luộc, măng đã sơ chế như vậy để mà n làm bánh xèo. Đấy, thì nó cũng hơi kỳ công, hơi hơi nhiều ừ, ừm.
Ừm. Ừm. Măng này là măng, a à, măng tươi, măng, a, đã phơi khô hả bạn? À, OK luôn Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. À, ra vậy. Ừ, cũng kỳ công nữa chứ. <chuckles> Bạn có cảm thấy là, à, cái món này đặc biệt hơn những món khác vì cái đặc điểm gì hay không?

Ờ, nước mắm chua ngọt thì như mình pha bình thường thôi. Thì bạn, à, pha nước mắm với, ơ, giấm nè, hoặc là chanh, n nước cốt chanh này, rồi pha kèm đường, rồi, ờ, nước, ma rồi bỏ, ơ, tỏi băm, ớt băm vào. Đấy. Rồi nêm nếm, sau đó nó có cái vị, à, mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt thôi. Đúng rồi. Ừ, ừ, ừm, chỉ vậy thôi à.
Ừm. Chua chua ngọt ngọt, à, rồi. Thế thì bánh xèo khi mà ăn thì sẽ phải lấy cái kéo cắt ra thành từng miếng, hoặc là chấm hay là, à, lấy đũa tự xắt hả bạn?
À, thường thường á, là người ta sẽ lấy đũa bạn, tại vì thật ra cái bánh xèo nó cũng khá là mềm và nó cũng dễ đứt ra ấy, cho nên là bạn chỉ cần lấy cái đũa bạn, ờ cái cách ăn á, nó cũng hơi đơ hơi tức là bạn sẽ có một cái, ơ, lá lốt. Thì hổng biết là bạn biết cái lá lốt đó hay không? Thì, à đúng rồi, cái lá lốt, thì cái lá đó bạn sẽ trải cái lá đó ra, bạn sẽ gắp một cái phần, ờ, bánh xèo bạn bỏ vào cái lá lốt đó. Đấy, xong rồi bạn gắp một ít, ờ, ờ, củ cải trắng hoặc là củ cải đỏ bỏ vào thêm. Thì cái bánh xèo đó ở đây là bạn có thể là gắp cái bột bánh xèo, rồi bạn gắp thêm cái, a, cái thịt heo này, đ đúng rồi, nhân bên trong là thịt heo, tôm. Bạn để vào trong cái cái đó trong cái lá lốt đó, rồi bạn cuốn cái lá lốt đó lại, đúng rồi, cuốn cái lá lốt đó lại và chấm nước mắm. Đúng rồi, ăn như vậy ấy. Ừm, ừm, đúng rồi.
Ừm. À. Ừm. À, lá lốt, rồi. Ừm. À. Ừm. Nhân bên trong, à. Lá lốt, ờ, cuộn lại. Chấm với nước mắm. À, và ăn thôi. À, có thể có còn phải kèm thêm cả cốc bia, cốc rượu nữa cho nó tươi không bạn?
Ờ. Thì cái đó tùy người thôi. Có người họ muốn uống thì uống, còn hổng người uống thì thôi. Thậm chí ăn vô uống nước lọc, uống trà đá hay gì đó tùy người, à, người ta muốn uống gì uống. Tại vì, ờ, ý là cái món đó là món ăn thôi, chứ không có phải nhất thiết là phải ăn kèm một cái gì đó để cho nó hợp hay hổng hợp cả. Ừ. Ừm.
À. À, rồi. <sniffs> Ừm, cũng không cần phải là món nhậu gì, đúng không? À, thế thì có có khi nào thay cái món, ờ, nước chấm chua ngọt này bằng các loại nước chấm khác như là, à, xì dầu hay là mắm tôm hả bạn?